Mmh mh, ouais levée de fonds, mais pas que start-up. Typiquement en fait Crowd Lending, c'est quoi, c'est ce qu'ils appellent de la facturation participative, aussi. C'est en gros des entreprises qui ont besoin de payer des factures tout de suite et les banques souvent elles peuvent pas prêter autant, heu, dans un délai comme ça et du coup ils demandent de l'aide à des participants extérieurs, à, heu heu, du Crowd Crowd à la population, aux gens et du coup, bah typiquement là j'avais prêté, heu, pour un projet, en plus c'était une facture de LVMH, donc on sait que les mecs vont nous rembourser et heu, c'était, heu
D'accord. Ah donc oui, il y a pas de c'est p c'est peu risqué, quoi.
Pas que des start-up, il y a des startups quelquefois donc là c'est un peu plus risqué. En fait plus c'est risqué, plus la rémunération est élevée. Moi globalement je prends des trucs moins risqués, mais qui rémunère quand même très bien, enfin de l'ordre de plus de 10 % par an, c'est énorme.
Plus de dix pour cent? Heu, en géné dix pour cent c'est normalement normalement 10 % c'est, heu, à la bourse, heu, fortune 500 aux États-Unis.
Ah oui. Et heu, ouais, ouais, non, non, non, c'est pour ça, c'est c'est c'est énorme et en plus, heu, ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut diversifier de énormément son investissement sur la plateforme parce que chaque semaine, ils ont plein de projets différents. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je mets 20 € pour chaque projet. Globalement ils ont eu 0 % de défauts sur les milliers de projets qui sont financés, mais imaginons le pire des cas il y en a 1 qui tombe, bah en fait, heu, auto bah au pire ouais. C'est ça, mais mais même, même s'il y en a 1 qui tombe en fait, heu, si tu regardes le projet, très souvent il y a des cautions personnelles sur les mecs, très souvent, il y a des démarches qui vont être faites. Heu, la plateforme sur laquelle je suis, heu, bon qui s'appelle «Bienprêter», eh ben ils ont 1 000 000 ou même plus d'euros de fonds au cas où il y a un projet qui qui tombe. Donc, il y a pas mal d'assurance. Après, je te conseillerais jamais, heu heu, d'investir dessus. Il faut mettre que ce qu'on est prêt à perdre, comme toujours. Néanmoins, heu, c'est vraiment une plateforme où si tu te renseignes en tout cas sur le projet pour lequel tu prêtes, il y a moyen de diminuer énormément le risque.
Oui ah c'est pour ça que tu disais, oui, pas mettre les œufs dans le même panier. Ah! Oui OK. Ouais, ouais, il y a D'accord. Bah c'est intéressant puisque quand tu dis que que tu mets l'argent, que tu es prêt à perdre, toi, heu, si tu pourrais donner une ordre d'idée, c'est parce que tu tu as parlé de 20 €, dans tel projet, tu mets combien à peu près? C'est parce qu'en fait
Alors moi, heu, c'est tout bête, j'ai fait un calcul d'intérêt, heu, composé, je sais pas si tu connais, heu, la logique et en gros c'est des intérêts qui après vont générer des intérêts et cetera et en gros j'avais calculé qu'en 10 ans en mettant 300 € par mois, bah j'atteignais presque, heu, plus de 100 000 €. En 10 ans, ouais, d'euros. Donc presque plus de 40 000 € juste générés par les intérêts. Donc en vrai c'est énorme.
En 10 ans. Avec l Ah ah oui, c'est le même système que la bourse, quoi, avec les intérêts composés, heu, à rendement à dix pour cent.
C'est ça, ouais, ouais c'est ça. Simple et ouais, puisqu'en gros c'est chaque fois je réinvestis et du coup, heu, je me suis dit: «OK chaque mois j'ai mon salaire paf, tu fais ce que tu veux avec l'argent, le reste, mais tu mets 300 € sur cette plateforme». Pour, heu, au moins, heu, t'assurer, heu, dans 10 ans d'avoir au moins 100 K que tu puisses réinvestir et en fait l'avantage, c'est ça que mon objectif c'était ça, c'est dès que j'aurai ces 100 K, heu, que je peux bien investir, en fait si ces 100 K ils me régénèrent 10 % par an, bah ça me fait 1 000 € par mois en plus, c'est énorme. Tu vois donc
Oui. Ah! Oui donc ta stabilité financière tu la prépares maintenant comme ça dans 10 ans enfin, t ta passion, donc heu, ta passion en fait, elle finance, heu, ta stibi ta stabilité financière et dans 10 ans, les, heu, fruits que tu, heu, que tu mets maintenant quand je dis je dis fruits, c'est l'argent, les 300€, ça, heu, dans 10 ans, heu, tu auras, heu, 1 000 € de revenus passifs.
Voilà. Ouais. Ouais.